É verdade. Nos nossa, tem toda razão, muito legal esse ponto. Agora, e você está falando assim, eh, e eu e eu sempre percebi porque eu estudei e trabalhei num ambiente muito masculino, então eu tinha muitos amigos homens, assim. Eu eu cursei engenheira civil, eu sou engenheira, e eu eu pa e eu, no meu trabalho, eu também tinha envolvimento com muitos ho envolvimento de de trabalho, tá, <chuckles> profissional. <laughs> Com muitos homens e de amizade também, porque eu estava nesse ambiente. E eu achava que lidar com amizade com um homem era muito mais fácil. Eu sempre preferia, eu sempre tive muitos amigos homens, assim, na minha adolescência, juventude e tal. E você acha que tem diferença? Você já conseguiu perceber, assim? Pelas su não sei, pelas suas relações, você é casado, né? Você já viu a relação da sua da sua esposa com as amigas, é diferente? Porque eu acho que os homens sabem lidar melhor com amizades, você não acha?
Hum. Aham. Claro, <chuckles> claro. Sim. Então, é é é bem diferente. Uma dessas 4 amizades que eu tenho no Brasil, 1 delas eh, é f uma menina, e eu sou padrinho de casamento dela e tudo. A gente se conheceu na 5ª série e eu fui padrinho de casamento dela há há mais ou menos 10 anos atrás. E é uma amizade, assim, que eu no vou levar pra minha vida inteira. Ela futuramente também
Aham. Aham.
quando os filhos dela vierem, enfim, é uma a gente é quase uma família. O que eu vejo sobre a diferença da da amizade masculina pra feminina, é que na amizade feminina se criou uma competição muito antiga. Sabe, criou uma competição feminina muito antiga, devido ao machismo e etcetera, devido à à mulher ter sempre que ser superior a outra pra conquistar outro homem. E isso acabou sendo bem tóxico para as relações femininas, porque qualquer coisa é motivo de competição. E homem não tem muito disso, sabe, a gente não compete muito um com o outro, porque é o é mais é a "brotheragem", né. A gente chega se eu se eu ver um amigo meu com a mesma camiseta que a minha, num lugar, eu vou achar muito, muito legal, muito engraçado, a gente vai falar disso pro resto da semana. E eu vejo que com as mulheres, vocês ficam bem frustradas <chuckles> quando não são reparadas como únicas, assim. É bem tris
Aham. Hum. Ah, é, pode ser. É mais camarada, né, assim. <laughs> Aham. É, eu acho que não é assim, né? É verdade. É é com mais mais detalhista na amizade, né. Eu acho que tem E o homem é mais tranquilão pra tudo. Eu acho que tem diferença. Eu sempre achei a amizade com com os homens, assim, muito mais legal, assim, sabe, muito mais fluida, muito mais natural, até. <chuckles> É isso mesmo. É. Mas eu gostei muito, viu, de saber da sua história, muito obrigada, viu?
Sim. É mais fácil de lidar. <laughs> Valeu, obrigado.